Đúng rồi, nhất là 3 tháng đầu đầu tiên á là không biết tin tức người yêu mình ra sao, rồi đó trong lòng cứ suy nghĩ rồi, ờ, đôi khi mà con gái nữa cái suy nghĩ không vững vàng, rồi có thể là suy nghĩ rồi lại ừm, ừm, thấy người khác quan tâm. Đúng, <chuckles> đó, được được người khác là hằng ngày là giao tiếp với nhau nè, rồi quan tâm với nhau, thể hiện rõ rồi, a, ờ, cái gì cũng nói chuyện và nhắn tin với nhau, trong khi, à, người yêu hiện tại thì đang ở trong quân trường chẳng hạn, ờ, cho nên là mình nghĩ ừm.
Giời ôi! Đúng rồi. Đúng rồi á. Thấy người ta quan tâm mình, thế là mình lại đổ luôn. Trời ơi! Đúng rồi. Đúng rồi. Mà người yêu thậm chí cả ngày đó, cả tháng không nhắn tin với nhau một lần.
Đúng luôn.
Chỉ có thể gặp nhau, ơ, cuối tuần gặp nhau một chút, lúc mà lên thăm.
Làm đôi đôi Đó, mà đôi khi ở xa quá thì cũng không không thăm được đó, cho nên là cũng dẫn ra những cái, a, gọi là, hiểu lầm rồi nghi ngờ nữa ha.
Thì thực sự mình cũng thấy dễ vậy á. Đúng rồi. Đúng rồi á, mà thậm chí là, ừm, không chỉ mỗi bạn, ờ, nam cảm thấy như thế mà cộng chí bạn nữ cũng sẽ cảm thấy như thế nha. Bởi vì người yêu mình, ờ đó, đúng rồi, từ hai phía ấy, bởi vì bạn mình cũng từng nhập ngũ và cũng từng bị người yêu, ơ, đá, ờ, vì cái lý do là anh không, ơ, nói chuyện với em, anh không tìm cách nói chuyện với em.
Ừm. Ừm. À, đúng luôn, tại vì hai bên mà, ừm. À. <chuckles> À, nhưng mà đâu có biết được là trong đó là không, a, sử được sử dụng điện thoại đâu ha.
Đó, mặc dù nó giải thích nhưng mà thôi, chắc là người ta cũng, ơ, suy nghĩ kỹ rồi, người ta mới nói như vậy.
À. <chuckles> Đúng, đúng luôn, thì nói tóm lại là à, ừm.
Hoặc là người khác á, đó, người khác giúp người ta suy nghĩ thông suốt rồi.
<chuckles> Đúng rồi, người ta dùng cái sự là giao tiếp để mà làm, ờ, thông suốt cho cái người ở bên ngoài, đúng hông? <chuckles>
Ừm, suy nghĩ hơn á, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thế nên là thực sự ấy cái sự giao tiếp nếu như mà không có giao tiếp thì mình cảm thấy mối quan hệ nào cho dù yêu nhau đến đâu ấy thì cũng sẽ <tsk> đến một lúc kết thúc thôi ấy.
À. Ừm. Ừm. Ừm, b Ừm, nhạt nhòa rồi dần dần sẽ được, gọi là, kết thúc ha, nói chung là mấu chốt trong tình yêu là giao tiếp. À.
Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn bạn ngày hôm nay đã chia sẻ nha.
Rồi.